ال إزاي بتوازني، بقى، بين الشغل وال الحياة الشخصية؟
بُص يا سيدي، هاقول لك أول حاجة: أنا لازم أبقى عارفة إن أنا حاطة حدود بالنسبة لي، إن أنا ما ينفعش شغلي ييجي على حياتي الشخصية، وفي نفس الوقت ما ينفعش حياتي الشخصية تيجي على الشغل. يعني لازم يبقى في توازن ما بين الحاجتين، لا آجي على دي، ولا آجي على دي. فأول حاجة باحاول أعملها بصراحة، في الشغل، إن أنا عارفة حدودي، عارفة إن أنا خلاص، أنا شغلي هيبقى هيخلَص في وقت معين. أنا ما ينفعش أزوِّد على نَفْسي أكتر من كده. وخلاص، أنا مجرد إن أنا خَرجت من شغلي، أنا خلاص بانسى الشغل، باركِّز بقى في حياتي شخصية، مع الناس اللي أنا عايشة فيها، بابقى بشخصية مختلفة تمامًا. يعني ما ينفعش اللي هو أروح البيت كده، أقعد بقى أتكلم عن الشغل، ويحصل بقى مشاكل، وأقعد أشتغل بقى من البيت أكمِّل باقي اليوم شغل. لأ، ده كده، ده تهريج، بصراحة.
حلو أوى. اهم. حلو. اهم. حلو. ط طيب هنف امم. حلو. طيب، لا هنفترض مثلًا افترضي مثلًا، موقف ليكِ. واحدة صاحبتِك مثلًا معاكِ في الشغل. و وخَرجتِ برَّه ال الشغل، خلاص، عدد ساعات العمل خَلَصِت، <tsk> وهي ماشية معاكِ في الطريق بقى، للبيت مثلًا، عمّالة تتكلم برضه في ال في الشغل. بتعملي معاها إيه؟
إمم. آه، والله باحاول إن أنا أقول لها: "خلاص كفاية، يعني أنتِ ما زهقتيش من الشغل يعني ارحمي نفْسِك شوية وارحميني." لإن ده غلط، يعني ده غلط علينا، إحنا بني آدمين إحنا مش المفروض إن إحنا نبقى عايشين بس عشان نشتغل، لأ في حياة عندنا إحنا عندنا حياة شخصية عندنا مسؤوليات عندنا إلتزامات تانية غير الشغل، إحنا خلاص أدِّينا دورنا في الشغل خلاص بقى المفروض نفصِل ونرجَع بقى لحياتنا عادي جدًا.
اهم. صحيح. صحيح. اهم. كلّ حاجة ليها وقتها بالضبط.
أيوه مضبوط، يعني أنا بصراحة لمّا بالاقي حد بيفْضل يتكلّم عن الشغل وهو خلاص إحنا مش في وقت عمل ولا أي حاجة، أنا بافصل تمامًا خلاص باحاول أغيّر الموضوع على قد ما أقدر بصراحة.
إمم. وأحك ممكن ممكن مثلًا موقف كده، احكي لنا موقف حصل لِك مثلًا في الشغل، آآ، حد مثلًا خرجتِ من الشغل وحكيت و وخلاص الموضوع انتهى، ولكن هو عَمّال يصِر عليه ب وقَّفتيه عند حَدْه مثلًا أو أو عملتِ إيه طيب كده احكي لي؟
إمم. إمم. هاقول لك، اليوم ده إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة أوي في الشغل تمام، والمشكلة دي إحنا بجد س يعني إحنا قعدنا أصلًا عدد ساعات أكتر من ال من المفروض إن إحنا نقعده، إحنا المفروض إحنا بنخلّص في وقت معيّن أيوه بالضبط، قعدونا وقت زيادة ف اللي هو خلاص إحنا أصلًا خارجين من الشغل المفروض طاقتنا دي خلاص أنا مش عايزة أتكلّم عن الشغل ولا عايزة حد جنبي يتكلّم عن الشغل، فإحنا مجرّد ما طلعنا هُم برضه فضلوا يتكلّموا عن المشكلة اللي حصلِت، واللي هو "طَب إحنا هنعمل إيه؟" طَب أنا خلاص مش قادرة، وقاعدين يفكّروا لسّه في المشكلة، فاللي هو "يا جماعة خلاص بقى يا جماعة كفاية كده يعني الموضوع زاد عن حَدُّه بطريقة اللي هو تضايق وبطريقة تضغط علينا، إحنا محتاجين نرتاح، محتاجين نُخرج يعني تعالوا نُخرج ننبسط مع بعض كده." وفعلًا خرجنا ورُحنا بقى أكَلنا في مكان برّه وقعدنا شربنا حاجة، وعِشنا اليوم عادي جدًا.
حلو. over time يعني. إمم. حلو. إمم. صحيح. إمم. و وخُد بالِك ال ال ال ال ال ال المُخ المُخ والعقل لو فضل محطوط تحت ضغط ع يعني أكيد ب ب ب ب <tsk> يعني أنت خلّصت الشُغل والشُغل خلص وبعد كده تخر تخرُجي برّه الشُغل ت ت ت تتكلّمي عن الشُغل فالمُخ بيزهق وتيجي وتيجي تاني يوم أكيد بتكرهي الشُغل طبعًا يعني
إمم، بالضبط. بالضبط، وبعدين يا جماعة في ناس بتتعب بالحاجة دي، يعني في ناس ب بييجي لها حالة نَفْسية من الموضوع ده، في ناس يعني أنا مديري كان بيقول لي إن هو شَعره شاب من الشُغل وواحد تاني شَعره وقع بسبب الشُغل وهو بيقول لي أنا أصلعّيت من بعد ما بدأت أشتغل. فبجد مش المفروض إن أيوه مش المفروض إن إحنا نضغط على نَفْسنا للدرجة دي لأ، ليه يعني؟ إحنا إحنا بني آدمين وعايشين عادي، خلاص وقت معيّن للشُغل أنا هأدّي في أحسن ما عندي بس مُجرّد إن أنا خلاص أنا خلّصت شُغلي لأ، أنا عندي حياة لازم أعملها لإن ده برضه هيأثّر على حياتي الشخصية.
يا نهار أبيض! اهم، الضريب ضريبة الشُغل. <chuckles> صحيح. ب بمناسبة بقى لحياتِك الشخصية، يعني آآ ممكن يعني ممكن تقولي لنا مثلًا <tsk> آآ آآ العيلة بقى يعني العيل إيه واجبات العيلة على شخص بالنسبة لِك طبعًا على شخص مُجهَد أو نقدر نقول مُنهَك في الشُغل بما إنِّك عندِك عيلة؟
إمم. وال والله بقى العيلة بتدلّع الشخص ده، يعني أنا بالنسبة لي أنا ماما عارفة إن أنا تعبانة في شُغلي، عارفة إن أنا طول اليوم خلاص بقى أنا مش قادرة أعمل أي حاجة، هي بقى تحضّر لي الأكل، تجيبه لي لحد عندي، تغسل لي هدومي، بجد هي آه، أنا طول ما أنا باشتغل وتعبانة في شُغلي أنا متدلّعة، اليوم بقى اللي بابقى إجازة فيه لأ، فُوقي لي كده وتعالي بقى نشوف البيت عايز منّنا إيه، يعني أنا طول ما أنا باشتغل بصراحة ما باعملش أي حاجة في البيت هي اللي بتعمل لي كل حاجة.
حلو. يا دلعو. حلو. إمم، إمم. بس كده أنتِ اللي بتستقبلي بقى لأ، بس ت أنتِ كده بتستقبلي لأ، ال آآ ال ال أنتِ بتستقبلي ال ال ال الدلع، بتودّيه إزاي بقى؟ يعني إمم.
آه، و والله بقى ب أنا خلاص أنا أبقى أمّا خلاص أنا خلّصت شُغلي أنا محتاجة أتدلّع، أنا محتاجة أبقى رايقة بس هي بقى تبقى محضّرة الأكل أروّح البيت ألاقيها محضّرة الأكل خلاص حتّى هم ما بياكلوش غير لمّا أروّح البيت، فالواحد بيحس إن هو طول ما هو شغّال وبيعمل حاجة مهمّة ومسؤول، بيحس إن هو فعلًا بني آدم مسؤول ده غير لو أنا مثلًا مش باشتغل ولا أي حاجة لأ، هاتعامل عادي معاملة معاملة عادي مُهمّشة، إنّما طول ما أنا باشتغل بقى كده وراجعة البيت، هم يستنّوني ما ياكلوش غ من غير ما أرجع البيت، أروّح ألاقي الأكل بتاعي جاهز وسُخن وكل حاجة تمام، أوضتي نضيفة، ماما عملاها لي، مجهّزاها لي، آآ هدومي مغسولة ومتطبّقة ومحطوطة في دولابي، بجد والله، بجد بابقى معاملة معاملة ملكة. <chuckles>
حلو. إمم. صحيح. أكيد. صحيح إمم. ده إيه الدلع ده! أنا ب آآ يع طَب أنتِ ب طَب خلّيني أسأل لِك بقى بما إن ج بالدلع اللي ماما بتعمله، شايفة الدلع ده هيتوقَّف عند الجواز بقى ال ال بعدين والّا والّا إيه؟
أكيد، أكيد، بس بصراحة يعني حتّى ماما لو بعد الجواز أنا إخواتي المتجوّزين وهُم بيشتغلوا ماما برضه ما قصّرتش معاهم، يعني ماما عارفة إن هم عندهم مسؤوليات وعندهم أطفال كمان، فكل واحد بقى عنده حتّة يعني ربّنا يخلّي ماما آآ كل واحد بقى اللي عندها أولاد تيجي تسيب أولادها مع مامتي لحد ما تخلّص شُغلها. ماما ساعات تقعد بقى تجهّز لها وجبات كده على الأسبوع على مدار الأيام لو مثلًا مُجهدة في يوم مش قادرة تطبُخ تيجي هي وجوزها تقعدوا تاكلوا عندنا في البيت في اليوم ده. فهي بجد ماما مسهّلة الدنيا على أي حد، يعني أنا أعتقد برضه إن أنا لمّا أتجوّز أكيد الموضوع هيتغيّر، يعني أكيد الموضوع هيبقى صعب جدًا لإن أنا خلاص بقيت مسؤولة ما فيش حد هيعمل ورايا، يعني أنا ما فيش حد هيضبّط لي البيت، ما فيش حد هيروّق لي هدومي، ما فيش حد هيطبُخ لي، بس بصراحة أكيد ماما هتسهّل عليّا الموضوع زي ما هي مسهّلاها كده على إخواتي يعني.
حلو. ربّنا يخلّيها. <clears throat> أكيد آه. إمم. إمم، حلو. اهم. صحيـح. هي هي ب ب بت بتشوفيها دايرة، يعني م <tsk> يعني خلّيني أسأل لِك، أنتِ بتشوفي الموضوع ده دايرة إزاي ال ال الوالدة آآ ربّنا يدّيها الصحّة والدتها كانت عملت كده، فهي فهي بت آآ بت آآ وب يعني هي راقبت في عبارة عن مسلسل كده، يعني سِلّم؟
إمم. يا رب. لأ، بصراحة يعني يعني أنا جِدّتي مثلًا أنا مامتي ما بتشتغلش لإن إحنا زمان مامتي برضه كبيرة في السِن فزمان ما كانش أوي إن السِتّات بتشتغل زي دلوقتي لإن الموضوع اتغيّر في العصر اللي إحنا فيه لأ، السِت بقت بتشتغل عادي وخلاص الموضوع ده بقى مُتعارف عليه، فإن زمان مامتي ما كانتش بتشتغل لأ، فجِدّتي بصراحة ما كانتش لأ، بتدلّع لأ، كانت ماما شايلة مسؤولية البيت كلّه ومسؤولية إخوتها لإن هي الأخت الكبيرة، فهي كانت هي أمهم يعني، فهي ماما نَفْسها من وهي صغيّرة وهي متربّية على المسؤولية وإن هي تسهّل الحياة على كل الناس اللي حواليها، فهي على طول بتسهّل علينا حياتنا بصراحة.
اهم. حلو. تمام. مسؤوليات بـقى. إمم. إمم. ت حلو. بالضبط. م خ خ خلّيني أسأل لِك بحتّة ال بما إن إحنا ذكرنا المسؤوليات بتاعة ال الجيل القديم مش الناس الكبار زمان، يعني تحسّي كده إن ال إن الأمّهات يعني وخلّيني آخُد رأيِك في الحتّة دي، تحسّي كده إن الأمّهات آآ آآ بتاعة زمان <tsk> كانوا الشُغل والطاقة اللي كانوا بيبذلوها، اللي كانوا بيبذلوها في ال في في في البيت وتربية الأطفال ت يعني توازِن نَفْس اللي أنتِ بتعمليه دلوقتي صح والّا إيه رأيِك؟ بما إنِّك حتّى أنتِ ما عندكيش يعني م مش مش مسؤول منِّك أطفال أو حاجة حاليًا، فأنتِ دلوقتي الأم ممكن تكون بتبذل جُهد ضعف اللي أنتِ بتبذليه في الشُغل صح والّا إيه رأيِك؟ اهم.
إمم. إمم. أيوه. بالضبط، فعلًا، هم زمان اتربّوا على حاجة معيّنة. بصراحة يعني أنا أصلًا على طول باقول لها جملة كده "أ أنتِ يا ماما فيكِ صحّة عنّي أو أنتِ يا ماما ما شاء الله أنتِ بتقدري تعملي حاجات أنا ما أقدرش أعملها." ماما عندها طاقة إن هي تقلب البيت كلّه وتروّقه وتعمل كذا حاجة في اليوم، أنا آآ خلاص أنا عملت أكل يبقى أنا كده خلاص أنا تعبت اليوم ده أنا خلاص مش هاقدر أعمل أي حاجة تانية. فبصراحة لأ، سِتّات زمان لأ، كانوا شايلين مسؤولية، كان زمان برضه في ناس اللي هم الناس بقى بتبقى الفلاحين عندهم أرض كانت برضه السِتّات بتروح تشتغل في الأرض وتعمل حاجات البيت، تروّق البيت كلّه، تعمل أكل، يعني كانت السِت زمان بصراحة ربّنا يعينهم هم اتعلموا على المسؤولية وشيل الهَم من بدري بجد.
إمم. صحي <chuckles> صحيـح. صحيـح. بالضبط، و و و وخلّيني يعني ب ب بمناسبة ال ال ال الإحتواء بمعنى الإحتواء برضه بيبقى عليهم دور إحتواء، يعني مثلًا لو حصل لِك موقِف في الشُغل هي هتحتويكِ طبعًا. ت يعني فخلّيني أسأل لِك بالمناسبة حصل قبل كده موقِف معاكِ تفتكريه مثلًا آآ حصل موقِف في الشُغل كده أي حاجة حصلت تنشنة مع مدير أو حاجة وهي بتبان أكيد عليكِ يعني، فهي آآ كانت ماما ردّة فِعلها إيه معاكِ؟
آه طبعًا. إمم. أنا أصلًا زي ما باقول لك أنا لو ما فيش أي تنشنة أو أي حاجة أنا متدلعة في البيت، أول ما أرجع البيت فأنا فما بالك بقى لو أنا عندي مشكلة في الشغل، يا نهار أبيض أنا أروَّح البيت كده خلاص بقى أنتِ ماما من بصراحة من الناس هي اللي فهّمتني الحكاية بتاعة إن أنا ما ينفعش أدخَّل الشغل البيت، إحنا خلّصنا الشغل خلاص، الشغل، ومشاكل الشغل، وحوارات الشغل، في الشغل وبس، هنا البيت أنتِ المفروض إن أنتِ تفوقي لنفسِك شوية، أنتِ ما ينفعش إن أنتِ تيجي على نفسِك عشان أي حاجة، ما ينفعش تضغطي نفسِك، يعني فوقي لنفسِك حرام عليكِ نفسِك كده، واهتمي بنفسِك، وصحتِك النفسية أهم من أي حاجة، هي أصلًا ممكن تقعد تقنعني كده في قعدة، لو حصل معايا مشكلة في الشغل ما ما ما يولع الشغل عادي، بالضبط ما تكمّليش ما تروحيش إحنا مش محتاجين أنتِ مش محتاجة الشغل في حاجة، أنتِ أهم حاجة إن أنتِ تبقي مبسوطة، طول ما أنتِ مبسوطة إحنا مبسوطين.
حلو، إمم. إمم. اهم. برّه البيت، صحيح. إمم. صحيح. إمم. ما تكمّليش، صحيح. بالضبط، بالضبط ب بمناسبة ال
فهي بصراحة بتهوِّن عليَّا كتير أوي.
أ أ بمناسبة التهوين و وطبعًا ده حاجة مع يعني ال بعض ال بعض الأبهات والأمهات مش عارف إيه رأيِك في الحتة دي ب بيشوفوا إن إن رفاهية ال رفاهية الشغل في بعض الأحيان بتنعكس على البيت، بمعنى آآ آآ، إن المجتمع نفسُه إن المجتمع نفسُه شايف إن إن إن إن الإنسان اللي بي اللي بيرجع من الشغل زعلان آآ ده بيبقى إنسان يعني بخصوص الأولاد أكتر، يعني هي بتتقال في الأولاد أكتر يعني مثلًا آآ آآ آآ يعني تخيّلي موقف مثلًا الأب الأب راجع من الشغل لقى إبنه زعلان إن هو آآ ز عنده مشكلة في الشغل، فلو رد فعل الأب قال له لأ، ده أنت عيل نايتي ومش عارف إيه، فأنتِ إيه رأيِك في حاجة زي كده مثلًا؟
إمم. إمم. إمم، بصراحة أنا مش موافقة مع الحاجة دي خالص، أنا فاهمة أصل إحنا أصل هُم ولادي ذنبهم ايه؟ يعني أنا ولادي ذنبهم إيه إن أنا عندي مشكلة في الشغل ليه أتعامل معاهم بطريقة مش كويسة ليهم، أو إن أنا أأثّر فيهم بطريقة مش كويسة، أنا أصلًا أول ما ألاقي نفسي بأثّر على ولادي أو على بيتي بطريقة مش المفروض إن أنا أتعامل بالشكل ده، لأ أنا لازم أوقّف وأحط حدود لكُلّ حاجة، يا إمّا لو أنا مش هاعرف أوازن ما بين الموضوع ده، أنا لو مش عارفة أبا أوازن ما بين شغلي وما بين بيتي وولادي، أنا هاوقّف شغلي عادي جدًا، أهم حاجة بالنسبة لي بيتي وولادي يبقوا كويسين، لأن أنا فعلًا أنا آه يعني أوكي، أنا هابقى مبسوطة لو أنا باشتغل وعندي حياة، بس ما ينفعش حياتي التانية دي تيجي على بيتي وولادي، لأن هُم أهم أهم أ يعني أهم حاجة في حياتي هُم دول.
أحسن. إمم. صح. إمم. تنعكس على الأسرة، بالضبط. طبعًا، إمم، طبعًا، طبعًا بتحسي إن هي مش خليني أسألِك بتحسي إن هي بترجع للمجتمع، يعني مثلًا المجتمع بتاعنا إحنا آآ، المجتمع العربي أو المجتمع المصري، لو قارنتيه لو قُلت لِك سألتِك كده المقارنة ال بين الشغل في ال في المجتمع المصري والمجتمع الأوروبي فرَضًا يعني، هل هي نفس الثوابت ونفس القِيَم، والَّا الموضوع ب بيرجع للمجتمع نفسُه؟
أنا باحس بصراحة إن في المجتمع العربي الموضوع مقيّد أكتر، في المجتمع الأوروبي باحس لأ إن الموضوع فيه حرية شوية، يعني حتى الأطفال لسن معيّن هُم أصلًا بيبقوا مش عايزين يكمّلوا في بيت مع مع أسرتهم في نفس البيت بيبقوا عايزين يستقلّوا، في المجتمع العربي عندنا لأ، كان الموضوع مختلف تمامًا، إحنا بنفضل في بيت العيلة لحد ما كُلّ واحد بقى إيه يفكّر بقى إن هو هيسافر بس عشان شغل، مش عشان مش ع مش مش اللي هو ما عندوش أي حاجة كده فهو عايز يسيب البيت، لأ، هو أو ماشي مسافر بس عشان عنده شغل، يا إمّا بقى في حالة إن هو يفكّر يتجوّز، غير كده لأ، إحنا كُلّنا عايشين مع بعض وإحنا كُلّنا أسرة، يعني مفهوم الأسرة بصراحة في المجتمع العربي مختلف تمامًا عن المجتمع الأجنبي.
إمم. بالضبط. إمم. إمم. بالضبط. بالضبط. بالضبط، بالضبط يعني حقيقي أنا ما أنا اتبسطت معاكِ بال بالموضوع ده، كان موضوع جميل، وأنا باشكرِك مقابلة جميلة، وشكرًا، شكرًا، شكرًا مع السلامة.
والله وأنا كمان، شكرًا جدًا ليك.